देखिए, आपने बिल्कुल बहुत ही अ, वाजिब सिच अ, सिचुएशन का ज़िक्र किया है कि अ, हर पीढ़ी की देखिए अपनी अपनी खुद की एक अ, सोच होती है। जैसे आज के बच्चों की बात करें तो वो कहते हैं कि अ, ब ब जो हमारी पिछली जनरेशन है, वो कहती है कि आज के बच्चे समझते नहीं हैं और आज के बच्चे कहते हैं कि पुरानी सोच वाले कुछ नया सीखते नहीं हैं। तो देखिए, ये खींचतान जो है, ये तो हमेशा चलती रहेगी। देखिए, बैलेंस करना एक अलग बात है और पूरी तरह से इस समस्या का निवारण कर पाना ये बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि जब जैसे ही आप इस जनरेशन के बीच का गैप मान लीजिए, आपने बैलेंस कर भी लिया, तब तक एक नई जनरेशन तैयार हो जाएगी और फिर उनके बीच में अब वापस से आपको वही सेम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों से बचने का एक सबसे अच्छा तरीक़ा है, खुला संवाद होना। जनरेशन चाहे आपके दादा-दादी की हो, आपके माँ-बाप की हो, आपकी खुद की हो, आपके बच्चे हों। सबके बीच में खुला संवाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए माता-पिता सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए स्थिरता चाहते हैं, माता-पिता आपका हमेशा भला चाहते हैं। वो कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं करते हैं, जो कि आपके अगेंस्ट हो। लेकिन होता क्या है कि सोशल मीडिया और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर इस तरीके का जो कंटेंट आता है, वो देख कर के बच्चों की सोच जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे खुद से जुड़े हुए रहें, अपने माँ-बाप से अपनी सभी बातों को खुलकर साझा करें और साथ ही माँ-बाप की भी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसा माहौल बना कर के रखें, कि बच्चों में झिझक बिल्कुल भी ना हो। आज का समय ऐसा हो गया है कि बच्चा जो है वो बाहर वालों से तो खुलके अपनी बात कह देता है, लेकिन अपने माँ-बाप से कहने में कतराता है। तो देखिए, कहीं न कहीं कोई तो ऐसा पॉइंट है जो छूट रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें दोनों को मेहनत की ज़रूरत है। बच्चे अपनी बात खुल के कहें, माँ-बाप खुल के उनकी बात को सुनें और उनको पूरा मौका दें अपनी बात कहने का।
जी, हुँ, जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, सही बात है। हुँ, हुँ, हुँ। खुला संवाद होना, बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ, बिल्कुल सही बात। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, सही सही सही। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात क्या बात। बहुत सही बात कही है। मतलब घुमा-फिरा के बात वही आ जाती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और घुमा-फिरा के अ, देखा जाए तो अगर अ, दोनों के बीच में वो अ अ, समझदारी हो और एक-दूसरे को वो बदलना चाहें, तो कहीं न कहीं इस समस्या का अ, निवारण हो ही सकता है। तो, काफ़ी काफ़ी गहरी अ, जानकारी दी आपने, अपना अनुभव साझा किया। और मुझे तो काफ़ी मज़ा आया कि आपसे ये बातचीत करते हुए अ, आशा करते हैं बहुत जल्द फिर से मिलें और ऐसे किसी रोचक विषय पर अ, दोबारा बातचीत हो। जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
उ, जी। नहीं बच जी। हुँ, हुँ। जी। उ, जी।